Mm, maganda 'yan sir. Ah, minsan, um, siguro suggestion lang, ah, lumabas din kayo yung gan'yan. Kasi mag-girlfriend pa kayo, mag-boyfriend so, may time pa kayong lumabas, mga ganyan ba, para hindi naman kayo ma-bored, mga gano'n.
Mm. Mm. Mm, um, madalas naman kami lumalabas lalo na 'pag 'andito siya 'di ba, lagi ko din naman name-mention na bumibisita din po siya. So, 'pag bumibisita po siya dito, ah, kami po ay lalabas, kakain kahit, um, tusok-tusok lamang, gano'n po.
Oo. Oo, magandang bonding din 'yan. Oo, tapos, ah, pangalawang tanong, um, ano ang mga hakbang na ginagawa mo upang matiyak na may oras ka para sa iyong mga personal na interes?
Opo. So mhm. Ano ang mga hakbang na ginagawa mo parang
Mm. <clicks tongue> Ah, sige.
Si sige po mauna po kayo.
Sa part ko, kasi nga mama na 'ko, so ang oras ko na lang talaga 'pag natutulog si baby. So, ang mga perso ang personal kong oras, ano lang 1 to ah, 2 to 3 hours or 2 to 4 hours, 'yun lang yung limitado na lang kasi nga mayro'n na si nandiyan na si baby. So, ang mga ginagawa ko, um, 'yun nga, ah, nagkakape na lang, nanonood ng, ah, movie, ah, nakikinig ng mga music. 'Yun na lang yung time ko para sa sarili ko. And 'pag weekend naman, 'andiyan naman 'yung, um, mga parents ko, ah, lola at lolo ng baby ko so, um, iniiwan ko sa kanila saglit yung baby tapos lumalabas ako, na ako lang, ah, 'yun na yung time ko sa sarili ko na makalabas ng bahay na ako lang, um, naggro-grocery, 'yun na 'yung time ko kasi nga mama na ako. So, 'yun na 'yung oras ko para sa sarili ko and okey na 'ko do'n.
Mhm. Mm, hmm, limitado lamang po 'no? Mm. Mm. Hmm. Ah. Mm. Mm, masaya naman po 'di ba, sye siyempre fulfilling pa rin po iyon, 'di ba?
What totoo? Oo. So sap
Mm. So sige po, pasensya na po.
Mm.
<clears throat> Ano po iyon?
Ah, si ikaw sir, ah, anong mga ginagawa mo? Hmm.
Ah. Upang matiyak na may oras ako para sa personal na interes. Ah, ayun nga, dahil hindi pa kami magkasama sa isang, ah, tahanan, hindi hindi pa naman ak ah, ako nagagahol sa oras para sa aking sarili. Halos pa rin naman nakakasama ko yung mga kaibigan ko, um, wala namang problema iyon. Pero kahit na an ma makasama ko na siya hindi ko naman siguro mararamdaman na ang aking kasintahan na
Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm.